Да, так и есть. То есть я просто, даже вот на мой день рождения, когда здесь был, вот который был вдалеке вот от моей семье, я его себе не делала. Я хочу, чтобы мне его сделала мама! Точка.
Мгм. Мгм. Слушай, ну, это на самом деле очень так, э, очень круто, вообще, то есть, э, а, не находится даже каких-то, наверно, таких, э, слов, которые бы оценили, насколько это вообще здорово, что вот это у вас есть традиция в вашей семье. И то, что вы ее соблюдаете, вообще, вот находите вообще варианты, чтоб ее соблюдать, не забывать и так далее. Это очень-очень, а, здорово. А может быть, еще есть какие-то, например, традиции, да, которые вот для тебя, а, стали там, помимо торта? Может, какие-то праздники у вас были, что-нибудь такое, которое ты начала ценить и, возможно, ещё больше ценить, вот когда переехала?
О. <chuckles> О. Мгм. Мгм. Да, но это однозначно Новый год. То есть как как ещё? <laughs> Что ещё это может быть? <laughs>
Ага, так, так, так, <chuckles> актуально! <chuckles> Так, а почему он стал таким, э, как бы со временем, э, более важным для тебя, более дорогим?
Да. Ну, как бы, когда я была маленькая, то есть я жила в России. И, понятное дело, то есть я жила в таком регионе, шт что там был снег, было очень холодно, то есть там доходило до -30 с чем-то. То есть снег, вот эта вся новогодняя атмосфера была была здесь. То есть город наряжали, моим родителям давали там на работе вот эти пакеты с конфетами. Мне в школе, в садике давали пакет с конфетами. Мой дедушка поку получал конфет с пакет э, пакет с конфетами, и, конечно же, это всё шло мне, моё, куча шоколада, <chuckles> куча подарков!
Мгм. Так. Классно. <chuckles> Мгм. Так, ну, слушай, вообще, это, конечно, здорово!
Да, то есть это было, ну, такая вообще классная традиция в детстве. И это даже н может быть, какой-то, в каком-то моменте стало даже лучше там дня рождения, потому что, ну, день рождения, что-то в этом есть слегка печальный оттенок со временем. <chuckles>
Мгм. Ага. <laughs> Ну да, многие говорят, что там взрослеешь, да, с годами, то есть становишься там, ам, некоторые говорят, старее, некоторые говорят, наоборот, более опытнее. То есть, смотря у кого какая трактовка этого праздника. <chuckles>
<laughs> <laughs>